Herhâlde bir Mozart yazarım yani. Eee, en çok merak ettiğim insanlardan biri. Eee, hem karakteri olsun hem müziği olsun.
Hı hı. Hı hı.
Eee, belki, hani, biraz karışık, eee, yapalım. Eee, şey, saks yani, cazda en çok sevdiğim isimlerden, idollerimden biri, eee, Oldezment diye biri vardır. Eee, onu yazarım, yani, hani, çünkü çok böyle şiirsel caz dedikleri biri t eee, tınısı var. Daha böyle yumuşak akan bir tınısı var. Eee, her tarzdan bir
Evet. Hı hı. Sağken nerelerde çalmış? Da ııı, Amerikan mı kendisi?
A Amerika'da. Amerikalı, tabii. Aynen. Aynen. Yani, o şey, bunun bir dörtlüleri var. 1 tane pi meşhur piyanist var. Şimdi, adı aklıma gelmedi. Dave Brubeck'ti sanırım. Eee, hani, hem böyle he hayat hikâyeleri de enteresan aslında. Hani, hem kavga etmişler hem aileler vs. Eee, birçok şeyler yaşanmış. Cazdan onu koyayım. Eee, klasikten Mozart'ı koyayım. 1 tane de, eee, Rock'n Roll'dan gidebiliriz. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Hıı. Tamam. Rock'tan gelsin. Evet Rock'n Rock'n Roll'dan gelsin.
Rock'tan, emm
Zor. Düşün bakalım.
Evet, z zor, değil mi? Emm Kim gelebilir? Belki, ı şey, yaşıyor mu, ya? James James Brown hâlâ hayatta herhâlde de şimdi bir düşündüm de emin olamadım, yani. Eee Evet. Aynen. Eee, sanki ya da yaşı olmuştur. Eee
Araştırmam gerekiyor. Emin değilim. Ama, tabii, artık sahne almıyor olabilir. Eee, yine de, hani, o d geçerli bir cevap, yani, şey diyebilirsin: "Onu gençken dinlemek."
Aynen. Aynen. Ya, onun enerjisi muazzam bir şey, onu kesinlikle ya da, yani, Michael Jackson'ı da koyabilirim oraya tabii ki ama, hani, onların çünkü sahne performansı inanılmaz şeyler, yani, gerçekten orada bulunmak, onu yaşamak, herhâlde kıpır kıpır oynuyorsun, yani, o sırada. Eee, çok kü kült oturmuş, eee, sanatçılar. Eee, nasıl yaşamışlar? Nasıl yaşıyorlar? Nasıl performans gösteriyorlar? O anı yaşamak, herhâlde, yani, muazzam bir deneyim olurdu diye düşünüyorum onlarla beraber.
Wow. Evet. Katılıyorum, doğru. Hı hı. Tamamdır. Sonlara doğru gelirken yine merak ettiğim bir soru var. Eee, o da iyi bir müzik dinleyicisi, iyi bir tüketici olduğunu tahmin ediyorum. Biliyorsun, yakın zamanda böyle, eee, işte, eee, hâlihazırda göçüp gitmiş, ölmüş insanların sesini kopyalayarak onları, eee, işte, şarkılarda, kliplerde oynatma, söyletme gibi bir, eee, şey başladı, trend başladı.
Hı hı. I hı.

Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Eee, yani, abim, iii, anne, aile, ilk kısım, ııı, yani, eee, anne baba olarak, eee, abi 2. kısım, eee, çok genişletti. Zaten, eee, yaş biraz, hani, orta şeye gelince, eee, abim de, ikimiz de daha çok elektronik, eee, dans müziği dinlemeye başladık. Orada 2. bir, eee, büyüme kısmı geldi. Yani, müziği kendi hayatımda kademe kademe görüyorum. Eee, o bir dönemde, öyle bir ciddi bir dönemde, eee, elektronik dans, yeni, işte, müzisyenler vs. O çok şey inceledim. Eee, sonra da, işte, daha caz klasiğe şimdi biraz yayıldım. Yani, sonu yok gibi sanki, her şey keşfedebiliyorsun, gerçekten bir şeyler.
Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Hı hı. İ sence bundan belki 5 veya 10 sene sonra da farklı bir uğraş, yani, müzik alanında farklı bir enstrüman ve alan olacak mı hayatında yoksa, "Ya, burası galiba benim olmak istediğim yer." diyebiliyor musun?
Ya, artık kalmadı bir şey, hani, kendi içimde keşfedebilirim, yani, diye düşünüyorum. Çünkü daha daha nereye gideceğim? <laughs> Ha, yani, şeyi görebiliyorum ama, hani, şimdi ben, hani, ben kendim, tabii ki müzisyen olarak, ııı, söylemiyorum. Ben çalışıyorum, ders alıyorum, öğrenmeye çalışıyorum ama cazda inanılmaz büyük bir, eee, şey var. Eee, kesinlikle öyle. Eee, klasik müzikte, eee, gene aynı şekilde inanılmaz fazla şey var ve, hani, ne kadar akıllıca olduğunu şimdi farkına varıyorum. Birçok, işte, orkestra k konserlerine falan gidiyorum burada yaşadığım yerde ve hepsinde farklı şeyler keşfediyorum. Tabii, tabii, yani, kolay, erişimi kolay olan birçok konser oluyor güzel salonlarda. Eee, hani hani, hem fiyat olarak hem performans olarak. O yüzden, hani, ara ara, eee, çevremde de var. Atıyorum, yani, işte, piyano hocam var, arada ders yapıyoruz. Eee, güzel konserlere çağırıyor beni. Eee, o yüzden, hani, büyümeye devam ediyor. Hani, çalabiliyor muyum desen, hani, tabii ki çü %90'ını çalamam, yani, ama o da zamanla gelen bir şey. Hani, illa ben çalacağım diye bir şey yok. Eee, tadını çıkartmaya bakıyorum. O yüzden bence bu alanlarda, bu şu an en çok sevdiğim 2 müzik alanında daha da genişletmeyi beklerim önümüzdeki senelerde.
Dene denemediğin hiçbir şey kalmadı. Hazine değil mi? Tabii. Hı hı. A, öyle imkânın da var. Evet. Hı hı. Çok güzel, harika. Hı hı.